والله، أنا بدأت الفترة الأخيرة، يمكن في البداية بصراحة كان الموضوع بالنسبة لي يعني في شويّة برجلة شويّة، حسّيت ال الموضوع أثّر عل يعني أنا هاقول لك على موقف، يمكن كان موقف صعب بالنسبة لي، وكان نقطة تحوّل في الموضوع دوّة، إن أنا كنّا في امتحانات ثانوية عامةً وكده، وكان عندي امتحان تاني يوم، وامتحان مهم، وكان في ماتش كورة، كان كاس العالم 2002 الكلام ده، فقعدت اتفرّجت على الماتش و ويعني سرحت فيه، قعدت اتفرّجت على الماتش كده ونسيت م آه والله، يعني كان، لأ، الموضوع كان بالنسبة لي باقول لك، نقطة تحوّل يعني، فقعدت أتفر آه كان امتحان كان امتحان فيزيا كمان، كانت أصعب مادة عندنا، و وقعدت اتفرّجت على الماتش بقى كاس عالم بقى وفرحان بالجو وبالأجواء وكده ونسيت نفْسي، هوب، الماتش خلص من هنا إيه ده؟! ده أنا عندي امتحان بُكرة، إيه اللي أنا باعمله ده؟! طبعًا اجري آه والله، آه، فُقت بقى، قعدت أجري حوالين نفْسي، اجري، اجري، اجري، أحاول ألِم اللي أقدر عليه، طبعًا رُحت الامتحان، الحمد لله عدَّى على خير وكده، بس طبعًا وقعت فيه شويّة آه، طبعًا وقت ما النتيجة بانت، لأ، stop، يعني كويّس أنا عندي هواية وكده، بس لازم يبقى في تنظيم أكتر من كده يعني. ما في أولويات في الحياة وكده، فبدأت بقى من وقتها أنظّم وقتي بقى.
إمم. أيوه تمام. ياه! آه. والامتحان اللي بُكرة؟ أيوه. <laughs> مفهوم بقى اكتشفت خلاص إنك هتتزنق بقى. آه فهمت قصدك. أكيد طبعًا، فهمت قصدك. إمم، طيب أنت لمّا كنت قاعد بتتفرّج على الماتش وعندك امتحان فيزيا تاني يوم، أهلك بقى كان إيه موقفهم؟ يعني كانوا سايبينك عادي ومديينك المساحة دي، والّا كانوا برضو متضايقين؟
آه. لا، لأ، خالص، لا، لأ، كلّ شويّة متضايقين طبعًا، يابني قوم ذاكر، يابني قوم ذاكر، لأ، أنا عارف، أنا منظّم وقتي، أنا عارف أنا باعمل إيه، أنا واخد break، أنا أنا أنا عارفة اللي هو، يعني ال الهواية لمّا بتغلب على الواحد خلاص هو بينسى أي حاجة حواليه، أهم حاجة حاجة بيعملها ومستمتع بيها، فخلاص بقى، ما حدّش ييجي ناحيتي بقى، بس طبعًا بعد كده بدأت أفوق بقى إن لأ، يعني أوكي يبقى عندك هواية ده حاجة كويّسة وكلّ حاجة، بس فيه أولويات، وفيه تنظيم وقت، ولازم الدنيا تبقى منظّمة عن كده يعني.
<laughs> طبعًا. <chuckles> أيوة فهمت قصدك. إمم. عندك حق فعلًا كلامك صح 100%، طَب فكرة إن أنت مثلًا كان عندك شغف كبير جدًا بالهواية دي، وبتحب إن أنت تتفرّج عليها، بتحب إنك تمارسها، ما حاولتش إنك تستخدمها مثلًا في وقت الفراغ أو الوقت اللي أنت فاضي فيه في المذاكرة، يعني ذاكرت شوية تكافئ نفْسك كده فتروح تلعب كورة، تتفرّج على ماتش؟
إمم. تمام.